Здравствуйте.
А, добрый вечер.
М, хотел бы у вас поинтересоваться, н что же для вас значит финансовая свобода? Как вот вы для себя оцениваете такое понятие? Присутствует ли оно в вашей жизни, вы стремитесь, может быть, к этой финансовой свободе?
Мгм. А. Финансовая свобода. Ну, финансовая свобода, по-другому сказать, независимость. А. То есть, а, ну, например.
Да. Мгм. Например? Мгм.
эм, наверно, она подразумевает то, что, во-первых, есть какие-то действительно накопления или подушка безопасности, то есть что если ты, а, например, у тебя уволят с работы, если ты работаешь в найме, либо там, если погорит бизнес, то ты сможешь ещё какое-то время
Мгм. Мгм. Так. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Полежать на ней.
м, полежать. <laughs>
И увидеть сны.
То ты сможешь с какое-то время существовать без, э, <smacks lips> необходимости занимать, например, у кого-то деньги или срочно идти устраиваться официантом, чтобы там что-то заплатить.
Мгм. Мгм. М. Безусловно. Безусловно. А у вас, э, было состояние? В смысле состояние, не состояние как денежное, а состояние, да, финансовой свободы, ощущение этой финансовой свободы? Или это каждый раз где-то там, за горами?
Такой Ну, было, наверное, ощущение стабильности какой-то финансовой, то есть, а, <tsk> а, зарплата приходила, её хватало больше, чем просто на покушать. Там, а, естественно, можно было ещё попутешествовать на что-то, отложить, если там хотелось. Поэтому, <tsk> а, плюс, когда есть, например, кредитные карты, тоже ощущение, что очень всё хорошо и <chuckles>
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Да. Ну и попить. Мгм. Мгм. А, мгм, Псевдоощущение финансовой свободы. Мгм.
<chuckles> Ну, даже если они закрыты и просто у тебя есть, ты всегда знаешь, что там в крайнем случае я могу отсюда потратить.
Ну да, да-да. Мгм. Понимаю понимаю. Из этого конвертика.
Вот, ну ну то есть было <chuckles> Ну, то есть было так, э, не не скажу, что прям с свобода свобода, но было ощущение стабильности.
Ну, по крайней мере, я думаю, что это уже всё-таки чё-то что-то индивидуальное именно для финансовой свободы. Я, например, в, э, ощутил финансовую свободу, это когда я перестал смотреть на ценники в магазине. Это, наверно, неправильно, но я просто приходил в магазин, брал то, что мне надо, и потом просто, со собственно говоря, платил. То есть мне не важно было, сколько это стоит.
Мгм. Но но, может быть, вы по привычке брали уже н те, например, продукты или вещи, которые более-менее, знаете. Це ценник и
Вот, мгм. Мгм. А я и не знал, сколько они стоят. Если у меня кто-то спросил, когда кто-то жаловался, что что-то подорожало, я понятия не имел, что что-то подорожало, потому я не знал, сколько это стоит раньше. Я просто примерно понимал сумму, которую я там плачу в магазине, когда хожу за продуктами или там заказываю домой, например.
Ага. <chuckles> Ну Мгм.
Ну, когда я заказываю, как раз ценник, он прям ярко торчал, я его уже, по крайней мере, узнал. А ходил я ходил я просто накидывал в корзину, даже не обращая внимания, что там на этих ценниках.
<chuckles> В "Азбуке вкуса" еще скажите. <chuckles>
Ну, в "Азбуке" было подороже, но как бы можно было и там сходить точно так же. Мгм.
Можно было и там. Ну да, в до "Азбуки Вкуса" я, конечно, не доходила, но было ощущение, что в принципе всё, что хочу, могу себе позволить и, не знаю, в "Перекрёстке" купить вот без проблем, без, а, а, выбора каких-то товаров со скидками. Например, как сейчас у меня происходит. Сейчас, конечно, я смотрю и на ценники, на скидочки в "Карфурах".
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Да, мгм. Ну вот. Это уже приятно как бы, да. Нечего там в грабительские цены, да, применять на свой счет.
<chuckles> Это уже показатель. Показатель <chuckles> показатель понижения уровня жизни, <giggles> я считаю.
Ну, возможно, как раз отсутствие финансовой свободы в значительной степени, именно когда у вас интуитивная финансовая независимость. То есть вы примерно понимаете, сколько вы там тратите. То есть вы не занимаетесь, м, непосредственно бюджетированием.
Вот. Мгм. Эм, ну, я бюджет сейчас не веду, но я я и потому что вела несколько месяцев до этого, уже примерно плюс-минус знаю, а, как как надо тратить, чтобы
Мгм. Мгм. Да, мгм. Ну да, ну, я имею в виду, что когда вы до этого, например, не вели, точно так же, как я, например, не вел бюджет, я примерно знал, сколько я трачу, ну и вот, э, у меня всё равно были излишки каждый раз, каждый месяц. Я понимал, что мне этого хватает и еще остается всегда, и вот это чувство успокаивало.
Ага. Да. Мгм. А, ну и Да.
М, вот. Правда, я от обратного, то есть я пони понимал, что надо создавать пассивный доход.
Мгм.
И примерно понимал, сколько мне приходит от пассивного дохода.
Ага.
То есть у меня на на уровне интуиции, но это неправильно.
Мгм.
Считать гораздо более правильно.
Всё-таки лучше, м, под более рациональным контролем держать, э <smacks lips> Контролировать финансы.
А я думаю, что это как раз и определяет характер людей, которых как это, люди, которым, а, всегда чего-то не хватает, обычно они бюджетов не ведут.
Мгм.
Ну, то есть имеется в виду у, в М-да, мгм.
Ну ну либо, недостаточное финансирование, зарплаты, по поэтому им всегда чего-то не хватает. <chuckles> Нет?
О, конечно, но они обычно не стараются ничего урезать. Они считают, что у них все расходы важные.
А.
То есть они такие финансово свободные, потому что они вообще не знают, как как свободно утекают деньги у них.
Да, тут, конечно, есть такой момент. С другой стороны, когда себя очень часто, вот, э, в такие тиски зажимать, что вот покупать только по красным ценникам там продукты, ждать, пока они подешевеют, вот это начинает сказываться на нервной системе, если честно. То
Мгм. Мгм. Э, а это понятно почему. Есть ответ, кстати, у психологов. Это потому, что вы до этого делали иначе. Но вы вы тем самым, а, начинаете ощущать в себе по понижение социального статуса. Не уровня жизни и качества жизни. Продукты-то те же самые. То есть у вас был определенный статус, где вы как раз вальяжно на вопрос официантки: "У вас есть наша скидочная карта?- отвечали:- Не нуждаемся".
<chuckles> Какой? Мгм. Э, ну да. Мгм. <laughs>
А вот, то есть у вас вот этот вот, да, барин, он куда-то исчез из вас.
Забавно. Ну, даже не барин, но просто вот, например, идёшь, хочется, не знаю, опять же лишний раз купить кофе, мороженое, там ещё что-то. И вот каждый раз, когда себя ограничиваешь так: "Нет, например, мы сегодня уже потратились на что-то". Э, ну, вот это прям начинает н очень сильно напрягать. Ну, вот меня, например.
Мгм. М. М-да, да. Мгм. М, согласен, но, возможно, что вы просто не совершили главного перехода, который очень важен, м, для перехода к финансовой независимости. Это как раз формирование пассивных доходов. Это когда деньги работают на вас. То есть, а, они
Э, ну Да, но чтобы его сформировать, тоже не так просто. Вот, например, а, а, опять же, можно там попытаться сэкономить на чём-то очень сильно, но в процессе экономии опять появляется вот этот излишний стресс, что ты по постоянно себя в чём-то ограничиваешь.
Мгм. Конечно, конечно. Мгм. Э. Он он не будет, если вы по по поймете для чего. У вас же есть целеполагание. То есть, например, если бы вы в свое время, э, в "Перекрестке" не швырялись, не сорили деньгами на всё, что есть, а тоже с красным ценником покупали, у вас бы уже были сэкономленные деньги в другом объеме. У меня, кстати, тоже, будем честными. М, мгм.
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Ну, иногда ещё хочется купить вот прям эту вещь вот в этот момент. Я не могу ждать, пока тыква, например, подешевеет на 50, потому что сегодня у меня в планах, не знаю, жаркое из тыквы. Ну так. <chuckles>
М. Без проблем, без проблем. Ну, я к тому, что она же показательная. То есть в какой-то момент просто я же тоже так же для себя оценивал, что ничего себе, я там в рамках, что я предпочту взять там со скидкой 50.
Мгм. Мгм.
А потом подумал: "А чего я себя лишаю-то?" Еда точь такая же, просто со скидкой 50. Просто я ее не буду хранить 2 месяца, я и так ничего 2 месяца не храню как бы. <chuckles>
<chuckles> Ну да. Да.
У меня все продукты за 1-2 дня, я не беру больше, я я всё равно переплачиваю, даже когда н ну, покупаю продукт со скидкой.
Ну, получается, да.
Потому что обычно я его мало беру, то есть это, ну, какие-то фасованные такие, которые уже с завышенным ценником, то есть это не рыночная цена, где там где ты купил
Ну да. Ну, по ры м.
целого коня.
За рыночной ценой это надо, наверно, какие-то р рынки ехать, э.
Мгм. Да да.
Где-нибудь в городе их искать.
Мгм.
Продукты подешевле, <chuckles> а, по н не знаю, м, более, большого объёма покупать, не двести пятьдесят грамм.
Вот да. Да, ну, мгм. Мгм. Да, но я согласен с тем тезисом, что как раз, э, где вы там начинаете переживать, это эмоционально давит, м. Ну, это касается именно статуса. Это эго.
Мгм.
То есть с ним работать, в принципе, можно.
Ну, вот я не знаю, у меня никогда, как бы, не было такого эго барина, скажем так, что я вот, с ходила, сорила деньгами, ну. <chuckles>
Мгм. Мгм. М, я, <chuckles> да да. Фигурально выражаясь, да, мгм.
Ну, просто вот хочется иногда купить, что-то себе позволить. З знаете же ещё, что девушки иногда шопингом стресс лечат, я не знаю, может быть, кстати, у у молодых людей это по-другому работает, а <chuckles>
Мгм. Мгм. У бедных также. Вообще, шопингом бедные люди, э, лечат стресс. И они никогда из этой кабалы не не выходят, потому что будут делать это всегда. Они всегда будут зависимы.
Ну Ну, не только, н а, например, популярные личности, там, шоу звезды шоу-бизнеса, они же постоянно, у них там
Так они же не получают от этого ничего.
150 пар кроссовок, например.
Так, э, ну вот спрашивается, зачем человеку 150 пар кроссовок то есть? Купить, чтобы купить, н не чтобы носить? И, а, конечно, всё равно не будут носить. Они даже не выбирают, что они будут надевать, за них это делают специалисты. То есть эти люди сами себе не принадлежат.
Ну, на каждый день. <chuckles> Ну, у них же есть возможности, вот они, и, наверное, ими и пользуются, если бы у всех были.
Н ну да, ну, я к тому, что чаще всего это не приносит вообще никакого удовольствия. То есть, когда денег много и ты много покупаешь всего, у тебя нет привязанности к вещам как таковым. Не то чтобы они должны быть к, э, тыкве привязанность какая-то.
Мгм. <chuckles> Но всё-таки, если иметь 10 рубашек или 1 рубашку, я бы, может быть, предпочла бы 10, чем 1, даже если я к ним не буду так привязана, как к своей 1 любимой <chuckles>
Ну вот, мгм. Мгм. М. Да, ну, я к тому, что бедные и богатые по мышлению бедных, они же не меняются. То есть это тоже будет, э, 10 рубашек, там, просто дороже, 100 рубашек. Ну, то есть разумное потребление- это совершенно другое.
сейчас. <chuckles>
Вам нужно ровно столько, сколько вам нужно и
Ну, разумное потребление, я согласна, что должно быть. Вообще, кажется, наше общество страдает немножко от избыточного потребления. Да, даже, наверное, не немножко, даже, в принципе, и и называют нас общество потребления, потому что мы всё хотим скупить.
Мгм. М-да, м, поэтому, мгм. Да, и поэтому м маркетологи, э, п правильно действуют.
А маркетологи хотят нам всё продать.
Да, и поэтому вы и поддерживаете именно то, что они делают своим, э, рублём.
Мы ж мы жертвы, мы не виноваты, жизнь такая. <chuckles>
М-да, естественно, но как раз, чтобы выйти из этого порочного круга и обрести финансовую свободу, надо как раз, что называется, деньги не занимать у кого-то, а давать кому-то в долг. Тогда вы будете зарабатывать, а не терять.
Мгм. А? Ну, только не друзьям, которые не возвращают. <chuckles>
Э, в, конечно, нет, не друзьям. Есть и другие финансовые институты, которые позволяют добиться этого. Ну, например, да, если хотите гарантированных практически доходов, но небольших.
Например, облигации государства. Хотя бы какой-то пассивненький, чтобы был.
Ну да, да, и они как раз будут вам обеспечивать через какой-то момент времени гораздо больший доход, чем на старте, конечно же. Вот.
Мгм. Ну хорошо, опять же, если про финансовую свободу говорите, вот у вас был момент, когда вы перестали смотреть на ценники. Это как-то повлияло на качество жизни, на ваши ощущения в целом? Э, были были ли вы счастлим счастливее?
Мгм. Мгм. Да. Они вну внутренне повысили мой м статус, а, из-за того, что появилось чувство безопасности, то есть поскольку детство было бедным.
Ага.
Вот и для голодных людей это очень важно, хотя они тоже транжиры. Естественно, как только появились первые деньги, точно так же разбрасывался ими направо и налево. То есть я н не понимал, что это ресурс исчерпаемый.
Ну да. М, мне кажется, мгм, мгм. Ну, это как человек, э, долго, э, голодающий, сразу набрасывается на еду и всё начинает есть.
Что так будет не всегда. М, мгм. И обычно это заканчивается несварением желудка, да, э, вот. И здесь примерно точно так же.
Да, обычно плохо заканчивается. <chuckles>
Да, да. Поэтому, быть разумным, а, и вот эта финансовая свобода. Ты финансовая свобода, когда ты можешь купить всё что угодно, но ты этого не делаешь, потому что ты свободен, ну, вот от вот этого потребительства.
Вы в выборе и не покупаешь больше, чем тебе нужно, необходимо в данный момент. Мгм.
Да. Да да, так и есть, да да. Поэтому в последующем есть такое понятие, как улучшение качества жизни. М, вот мне кажется, э, на него нужно смотреть так, э, с осторожностью, потому что, э, люди зачастую, получив прибавку в 100 евро, спешат поменять квартиру на новую. Вот, не понимая, что послезавтра может быть и не быть этой прибавки. Кто-то спешит там взять в ипотеку, ну, естественно, п купить квартиру новую, ещё что-нибудь и так далее. То есть обычно ж женщины часто страдают этим.
Ага. Ага. Да, и 100 евро- это не такая уж и прибавка. <chuckles> <chuckles> Ну, тут надо жить по средствам, наверное. Если получили прибавку в 100 евро, возможно, нужно, не знаю.
Вот. М, вот вот, мгм. Отложите её, отложите она вам пригодится потом, то есть.
Или отложить, или, не знаю, робот-пылесос купить вмест э, вместо квартиры хотя бы. <chuckles>
Ну, в фи э, финансовых системах, как бы, да, есть такое понятие, как стерилизация доходов. То есть вы для себя определили тот, э, минимум, который вам нужен, да. М, да, это когда вы излишки откладываете. Как раз вот те м маленькие банковские предложения о том, что с каждой покупки 10 будет на специальный счёт откладываться. Это вот примерно то же самое. То он вам чуть-чуточку отрезает вместо вас эти деньги, но сохраняет для вас.
Стерилизация- какой неприятный термин. Ага. Мгм.
Но то же самое и здесь, что вы больше не будете тратить, потому что обычно еще хочется потратить больше, но вы, э, не едите больше, там, м, больше чего-то не делаете. Получается, что эти доходы, они будут как раз накапливаться, что в последующем, когда вы можете уже не работать или не захотите работать, вам вообще не приходилось бы этого делать, но вы всё равно были бы финансово обеспеченным человеком.
А, да. С другой стороны, с у вот многие люди могут сказать: "Да зачем, а, экономить, живём 1 раз и вообще неизвестно, что ждёт наж нас завтра".
Мгм. Мгм. Да, конечно, но никто не знает, сколько они проживут.
Да, но, если опять же допускать возможность, что завтра что-то, может быть, произойти, э, с конкретно с тобой или со всем миром, а ты даже им не понаслаждался, вот, всё всё это время, а просто экономил.
Мгм. Да да. Э, я думаю, что вопрос наслаждения очень относителен, но, а самое главное, а если, как этот, а если ты останешься жив, что тебе придётся делать?
<chuckles>
Э, в этом ответ. Просто деньги, э, финансовая свобода- это инструмент, которым можно пользоваться. То есть это не самоцель. То есть вы как раз за деньги покупаете себе настоящую свободу, свободу быть независимым от вещей.
Ну, плюсы она же, наверно, может быть разная, да, для каждого человека- финансовая свобода.
Ну, я думаю, да, но
Как-то её можно по-разному определить.
так или иначе, это в любом случае финансовая независимость. То есть я думаю, что путь к настоящей свободе, личной свободе, он начинается с финансовой независимости.
Ну, вот независимость, опять же, ну, тоже, наверно, как-то можно определить довольно специфично для каждого человека, нет?
Мгм. Я думаю, что это вопрос, а, вашей воли, когда вы принимаете решение, что на вас и кто на вас давит. А, например, работодателю не нравится и давит на вас. Э, вы можете сказать: "Э, я не буду больше работать, я ухожу. Мне такое отношение не нравится". И понимаете, что у вас эта подушка безопасности превратилась в огромное одеяло и целую постель. Вы можете вообще не работать.
Мгм. Мгм.
Вы делаете это просто в своё удовольствие. И это будет независимость. Да, отлично, спасибо.
Да. Кажется, так и есть. Интересные мысли. Спасибо, есть о чём подумать. <chuckles>